जी, तो मेरा सवाल सबसे पहले आपके लिए ये है कि जब मतलब अ, अ, क्या होता है कि जो हमारे किसान होते हैं, वो कितना मतलब मुझे लगता है कि अ, अ, शुद्ध कमाते हैं, है ना? और शुद्ध उगाते हैं और उनसे मतलब अगर हम डायरेक्ट खरीदारी करेंगे, तो बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ना कि स्थानीय किसानों से सीधे उत्पाद खरीदने से ना, आपको मतलब अर्थव्यवस्था को किस प्रकार मतलब बल मिलता है आपकी?
हुँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में जो किसान हैं, स्थानीय किसान जिन्हें हम कहते हैं। अगर हम उनसे सीधी खरीदारी करते हैं, तो उसके हमें कई फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो जो हमारे सुपर मार्केट हैं, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुपर मार्केट एक दिखावा है, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है रखी हुई और उसको बड़ा बढ़ा-चढ़ा के ढ बड़े सजा-धजा के दिखाते हैं कि, "हाँ, ये एकदम फ्रेश आइटम है।" जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि फ्रेश वही होता है, जो सीधा आप किसान के हाथों से खरीदारी करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये और दूसरी चीज़ कि जितने भी बड़े-बड़े मार्केट जो दिखाए जाते हैं, जिनसे हम जाना पसंद करते हैं, खरीदारी पसंद करते हैं, उनकी जो चीज़ें हम खरीदते हैं, ना तो उनमें वो ताज़गी होती है, ना उनका वो स्वाद अच्छा होता है और ना खुशबू अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे बड़ी चीज़ एक और आप अगर बात करें कि जो आपकी जेब है, अगर आप किसान से सीधे खरीदारी करते हैं, तो आपके जेब भी कम ढीली होती है क्योंकि आप मार्केट में जो चीज़ ₹50 या ₹40 में कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो सीधे स्थानीय किसानों के पास अगर आप जाके खरीदें, तो हो सकता है, वो चीज़ ₹20 या ₹30 में आपको मिल जाए। पैसे की भी कहीं न कहीं बचत होती है। जी।
हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। ये तो है। हुँ। तो मतलब इन सब में से आपको सबसे बड़ा मतलब आपने जो अनुभव किया है सबसे ज़्यादा मतलब ख़रीदारी में आपको क्या फ़ायदा लगा मतलब जैसे स्वाद या फ़िर ताज़गी, दाम या फ़िर कुछ और?
देखिए मैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे बड़े कई फ़ायदे ऐसे महसूस हुए हैं जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ तो जो तोल होती है। आप कभी भी किसी मार्केट में जाइए तो बड़े मार्केट में कह लीजिए किसी बड़ी दुकान की बात कर लें। तो वहाँ पे जब भी आप जाते हैं तो आपको जो तोल मिलती है उसमें 50 ग्राम य 50 ग्राम तो बहुत बड़ी बात होती है कोई 2 ग्राम या 4 ग्राम या 5 ग्राम इस तरह से थोड़ा बहुत फ़ालतू देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी स्थानीय किसान के पास जाते हैं तो वो आपको 2 या 4 चीज़ें भी फ़ालतू दे देता है। क्योंकि वो इस चीज़ की अहमियत समझता है वो जानता है कि अगर आप डायरेक्ट सीधे किसान के पास आए हैं तो उसको भी ये लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है। उसकी ये सोच बन जाती है अचानक कि, ये अच्छा इंसान है ये इतना मतलब सब कुछ होने के बावज़ूद भी ये सीधा मेरे पास आ रहा है। और दूसरी चीज़ उसके जो एक कहते हैं ना जो वित्तीय हालत होती है। उसमें भी उसे थोड़ी-सी मदद मिलती है तो इस वज़ह से भी वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रभावित होकर थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो फ़ालतू देना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ जैसा मैंने बताया कि दामों का जो अंतर होता है जो पैसे का अंतर है, वो भी बहुत बड़ी एक मेरे हिसाब से अहम रोल निभाता है इस चीज़ में स्थानीय निशानों से ख़रीदारी करने में।
जी। बिल्कुल सही कहा। जी, बिल्कुल। तो मतलब आपको क्या लगता है कि स्थानीय स्तर पर मतलब पैसा खर्च करने से समुदाय में धन का प्रभाव कैसे मतलब बना रहता है? इस बारे में ज़रा बताइए।
जी। देखिए, अगर अ, बात करते हैं बड़े-बड़े मार्केट्स की जैसे आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आप सोशल साइट्स हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश में कोई विपत्ति आती है कोई आपदा आती है तो ये साइट्स वाले जितने भी हैं ये कोई किसी की इस तरह की मदद नहीं करते हैं। कोई भी फंडिंग वग़ैरह ऐसी नहीं होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने किसी स्थानीय किसान के पास जाते हैं, खरीदारी करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा फ़ायदा होता है कि जो हमारी भारतीय मुद्रा है वो हमारे देश में ही रहती है। और दूसरी चीज़ जब भी आप स्थानीय किसानों से खरीदारी करते हैं तो थोड़ा बहुत जो उनकी वित्तीय हालत है वो भी सुधरने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। आपके
जी, बिल्कुल। ये तो सही कहा आपने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि मतलब जब हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो वो चीज़ें मतलब हमारी हेल्प नहीं करती। ये तो मैंने भी देखा है कि हाँ मतलब अगर हम डायरेक्ट अ, मतलब किसानों से चीज़ें खरीदते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें वैल्यू होती है उन चीज़ों की। है न? और उन्हें पता है कि सामने वाला भी बेचारा मतलब इसके पास नहीं है तो हमसे कुछ अच्छी उम्मीद रखता होगा एक। ताज़ी चीज़ें चाहता है तो मतलब है न? जी अच्छा तो मतलब खेत से सीधे आपके पास आने वाले जो भी उत्पाद होते हैं उनकी ताज़गी और पोषण, जो उनकी न्यूट्रिशनल अ, जो वैल्यू होती है उसमें अंतर होता है? अ, मतलब इसकी तुलना उन उत्पादों से करें मतलब जो लंबी दूरी तक अ, तय करके आते हैं मतलब इस बारे में आप अगर बताना चाहें।
जी। बिल्कुल। हुँ। जी देखिए, अगर आप अपने घर में कोई 2 दिन पुराना फल लाके रखें। या 2 दिन पहले कोई फल लाके रखे और 2 दिन बाद एक कोई ताज़ा फल लाके रखे। उसको आप काट के देखिए और दूसरा जो 2 दिन पहले जैसे आपके घर में कोई फल या कोई सब्जी कुछ भी हो सकता है वो रखा हुआ है उसे काट के देखिए तो उन दोनों में आपको साफ-साफ उनका जो रंग है, उनकी खुशबू है उनकी अ, जो एक कह सकते हैं न ताज़गी है और उनका जो स्वाद है। हर चीज़ में एक आपको एक फर्क नज़र आ जाएगा और यही चीज़ अगर आप सुपर मार्केट या कोई और बड़ी शॉप्स है या कोई और बड़ी साइट्स हैं अ, सोशल साइट्स हैं उनसे आप खरीदिए और एक दूसरी चीज़ आप किसी स्थानीय किसान के पास जाइए वहाँ से खरीदिए तो उसमें आपको फ़र्क दिखाई देता है और इसका सबसे बड़ा अंतर हम ये भी कह सकते हैं के स्थानीय किसान जो होते हैं वो कोई बड़े व्यापारी नहीं होते वो कोई उद्योगपति नहीं होते हैं। वो ऐसा नहीं है की वो अ, रतन टाटा जी या अंबानी जी बनने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं। वो इतनी अ, जो एक पैदावार उनकी होती है वो इतनी पैदावार अपनी सीमित रखते हैं कि उनका गुज़ारा ओ गो को हो सके। और दूसरा थोड़ा बहुत उनको जो आमदनी है। वो भी मिल सके, जिससे कि उनका जो जीवन है वो पटरी पर आ सके और थोड़ा बहुत जो उनकी रोजमर्रा की ज़रूरतें है वो पूरी होती रहे। तो वो जो आजकल पेस्टिसाइड्स वग़ैरह आते हैं ज जो द द दुनिया भर के खाद है, बीमारियों की, कीड़ों की दवाइयाँ है तो वो इन चीजों का इस्तेमाल कम करते हैं तो कहीं न कहीं हाइजीनिक भी रहती है पौष्टिकता भी बनी रहती है और ताज़गी और स्वाद तो उसमें अलग होता ही है।
हुँ। हुँ। हुँ। ये तो सही कहा आपने, अच्छा आपको कैसे पता चलता है कि किसान अपने उत्पादों को उगाने में मतलब किन तरह किन तरीकों को उम, मतलब, का उपयोग करता है जैसे कीटनाशकों का कम और उपयोग या फिर जैविक तरीक़े?
जी। देखिए अ, मैं अक्सर कभी-कभी इधर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनकी तरफ मैं घूमने-फिरने के लिए जाता रहता हूँ और बहुत सारे स्थानीय किसानों से मुलाक़ात भी होती रहती है, उनसे बात भी मैं करने की कोशिश करता हूँ कि आप जो भी, वो सब्ज़ी अगर पैदा कर रहे हैं, तो सब्ज़ियों के बारे में उनसे पूछताछ करता हूँ। या फिर कोई भी अ, आप फ्रूट्स वग़ैरह की वो खेती कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी बातचीत करता हूँ कि ये आप इस चीज़ को कैसे उगाते हैं? क्या आप इसमें खाद वग़ैरह डालते हैं? कौन-सा इसमें आप कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे उनसे अ, पूछताछ करने के बाद में फिर। जब मुझे पता चलता है कि हाँ, इन्होंने इसमें कोई ज़्यादा कीटनाशक या कोई ज़्यादा खाद की ऐसी इस्तेमाल नहीं किया है। तो उसके बाद धीरे-धीरे मैं अपने जो अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं, अपने जो क़रीबी लोग हैं, उनको बताता हूँ और कहता हूँ कि भई आप सुपर मार्केट या जितनी भी आपकी सोशल-साइट्स हैं, उनसे ये चीज़ ख़रीदने की बजाय आप कभी उस किसान के पास जाइए, उससे एक चीज़ ख़रीद के देखिए। तो आपको स्वाद भी आएगा और जो आपका बजट है वो भी मेरे हिसाब से सही रहेगा और सबसे बड़ा फ़ायदा कि वो जो स्थानीय किसान है, जो हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है कहीं न कहीं उसकी जो जीवन है, वो जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो भी थोड़ी बहुत सुधरेगी।
हुँ, हुँ। <clears throat> हुँ। ये तो आपने सही बता दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से और पूरे अ, मतलब अ, एकदम मतलब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं। अच्छा ना, स्थानीय जो खरीदारी है ना, परिवहन लागत, जो अ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स होती हैं और कार्बन जो आपके फ़ुटप्रिंट होते हैं, उनको मतलब अ, कम करने में कैसे मदद करती है ये चीज़? कि हाँ।
जी। हुँ। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की जो ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है, वो तब पड़ती है, जब हमें कहीं से कोई खाने-पीने का सामान मँगाना पड़ता है और आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पेट्रोलियम अ, से इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, चाहे आप बात कीजिए पेट्रोल की या डीज़ल की, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, सभी के जो रेट हैं, सभी की जो कीमतें हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका सीधा असर जो हमारे खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, उनकी महँगाई पर भी पड़ता है, क्योंकि उसके बाद में जब भी आप कोई खाने-पीने की चीज़ें हैं बाहर से क्योंकि हर चीज़ ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ अ, जो हमारे स्थानीय किसान होते हैं, उन्हीं के खेत में पैदा हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जो हमें बाहर से दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से या कई बार दूसरे देशों से भी मँगानी पड़ती हैं। तो उनका जो परिवहन का जो खर्चा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, वो सारे खर्चे
ये तो है।
जो चीज़ें हम आयात कर रहे हैं, उनकी कीमतों में ही जोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद में मुझे लगता है कि वो उसकी जो कीमतें हैं, अपने आप ही बढ़ जाती हैं। तो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब अ, उसी चीज़ को ये हम स्थानीय किसान से खरीदते हैं, तो ना तो उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ लगे होते हैं और ना उसे कहीं जाना पड़ता है, वो सीधा अपने खेत से उठाता है। वहीं बेचारा किसान जो होता है, वो बैठा रहता है बेचने के लिए, थोड़ा बहुत। तो उसके बाद हमें भी ताज़गी भरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, स्वादिष्ट चीज़ें खाने के लिए मिल जाती हैं और दूसरा हमारी जो जेब-खर्च है, वो भी थोड़ा-सा सही बना रहता है।
ये तो आपने सही बता दिया। अच्छा ना अ, ये बताइए कि स्थानीय किसान ना बाज़ारों में ना खरीदारी करने में ना सामुदायिक भावना और सामाजिक मेल-जोल को कैसे बढ़ावा उन्हें मिलता है? इस बारे में ज़रा बताइए।
देखिए, जब भी स्थानीय किसान बाज़ारों में या मंडियों में जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो उनकी चीज़ें होती हैं, जो उनके सामान होते हैं, चाहे वो फल हों या उनकी सब्जियाँ हों, तो उनको जो है उचित मूल्य नहीं मिल पाता है क्योंकि क हर आदमी आपने देखा होगा कि हर जगह आढ़ती, जो आप जानते ही होंगे, जो आढ़ती होते हैं, मंडियों में अ, बड़ी-बड़ी मंडियों में आढ़ती होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने उनका जो किसानों के सामान होते हैं, उनको बहुत कम कीमतों पे अ, एक वाक़या मैं आपको सुनाने चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले की बात है, लगभग 2 या 3 साल पहले। एक टमाटर का दौर आया था कि टमाटर ₹200 किलो के आसपास बिका था।
हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। हाँ।
और उसके बाद में कुछ ही समय बाद एक ऐसा दौर आया था कि टमाटर किसानों ने सड़कों पर फेंके थे क्योंकि टमाटर की कीमत उन्हें ₹5 किलो भी नहीं मिल रही थी। वो जो चीज़ें हैं, उसका सबसे बड़ा असर, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बीच के दलाल जो होते हैं, जिन्हें हम आढ़ती भी कहते हैं, उनको मिलता है और इसी वजह से स्थानीय किसान जो है, वो बड़े-बड़े बाज़ारों में, बड़ी-बड़ी मंडियों में जाने से कतराते हैं, घबराते हैं क्योंकि उन्हें जितना उन्होंने लागत लगाई होती है अपनी खेती, अपनी पैदावार में, उतनी भी कीमत उन्हें बाज़ार से नहीं मिल पाती। तो इसीलिए वो ज ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि छोटे-छोटे कस्बे हैं या फिर अपने जो गाँव हैं या कोई छोटी ज अम, ऐसी जगह है, वहीं पे बैठ के वो थोड़ा-बहुत अपना बेचना शुरू कर देते हैं।
हुँ। बिल्कुल सही कहा आपने और मेहनत भी कहीं न कहीं बहुत करते हैं किसान बेचारे और उसके बाद बेचने भी जाते हैं जगह-जगह है ना? हाँ, ये तो है। अच्छा न ये बताइए कि किसानों को व्यक्तिगत रूप से जानने म से ना मतलब विश्वास और अ, पारदर्शिता की भावना कैसे पैदा होती है?
बिल्कुल। देखिए विश्वास और पारदर्शिता की बात करें तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप किसी किसान के पास जाइए। जिस वक़्त वो वो खेती बोना शुरू करता है, बीज बोना शुरू करता है तो उस तो उससे बात कीजिए, उसकी अ, लागत के बारे में पता कीजिए। उसे देखिए की वो कितनी मेहनत कर रहा है और किस तरीके से उस मेहनत का उसको जब उसकी फसल पकती है, तैयार हो जाती है बाजार में बेचने के लिए। तो उस वक़्त उसको कितनी लागत मिलती है तो इन सब चीजों के लिए किसान ही बेहतर बता सकता है।
हुँ। ये तो सही कहा चलिए तो इस टॉपिक पे आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही सरलता से और मतलब बहुत ही खूबसूरती से मतलब एक किसान की जो है अ, मतलब बातें बताई। तो आशा करती हूँ दोबारा बात होगी। धन्यवाद।
जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।